Ü şöyle, ben bunu aslında yıllar yıllar önce hayatımda 1 kez bir diyetisyenle çalışmışlığım vardı. Ne böyle sosyal medyanın çok aktif olduğu ne de bunun paylaşıldığı bir dönemdi ama gerçekten bunu iyi ki hayatıma katmışım. Sabahleyin aç karnına 50 defa zıplamanın metabolizmayı hızlandıracağını tavsiye eden tek bir cümle okumuştum. Bana verdiği küçük bir broşürdü aslında ve ben onu belki 15-16 yıl önce, böyle, hemen hemen her gün, eee, bazen yapardım, bazen yapmazdım filan ama özellikle yaş ilerledikten, böyle, hafif premeno menopoz etkileri filan da hissedildikten sonra bunun tavsiye edildiğinde evet, sosyal medyadan da gördüm. "A a!" dedim. "Ben zaten bunu biliyordum, biraz yapıyordum. Hadi bunu her gün yapayım." ve müthiş derecede enerjimin arttığını fark ettim.
Peki. Tamam. Hı hı. Evet, iyiymiş. Hı hı. Evet. Hımm. Tabii, mantıklı. Peki, bunun dışında günlük hayatına bu enerjinin arttığını hissettin, eee, günlük hayatın içinde başka değişiklikler de hissettin mi? Yani, çünkü metabolizma t olarak metabolizmanı zaten hızlandırıyorsun aç karnına, eee, o arada da zaten vücudun uyuyan sistemini de aynı anda uyandırmış oluyorsun fiziki olarak. Ama, eee, gün içerisindeki verimliliğin üzerinde ya da, eee, ilişkilerin üzerinde, hassasiyetlerin ya da daha, böyle, sabırsız olduğun, eee, konular varsa bunlarda üzerinde de etki hissettin mi?
Hı hı, değil mi? Evet. Biliyor musun? Eee, çok ne eee, "Ne alaka var?" denilebilir. Hani, sabahleyin 50 defa zıplamanın günlük hayatındaki, eee, ımm, davranışlarının üzerinde nasıl bir etkisi olabilir diye de düşünülebilir ama gerçekten senin de söylediğin gibi var. Eee, zıplamak, o, böyle, bir küçücük de olsa, o kendi kendime mesela soğuk havada kalıp o yeni başlayan güne dair bir ağacı incelemek, orada bir öyle bir şükür duygusunu katmak, yani, bunlar bazen çok büyütülüyor gözde ama hâlbuki o sadece 2 dakikacık, 3 dakikacık yapacağın, o kendi kendine kaldığın, hem bedenini hareketlendirdiğin şeyler ve tabii 3 dakikam değil de bir 20 dakikam varsa, biraz daha erken kalkabildiysem o sabah, eee, onu mutlaka bir yogayla da, eee, taçlandırıyorum. Yine bu 15 dakikalık bir yogayla, on beş yirmi arası.
Hı hı. Peki. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Hımm. Tamamlıyorsun. Anladım. Peki, eee, yoga yaparken özellikle, eee, bir müzik ya da bir o o ortamı değiştirecek bir alan yaratıyor musun yoksa sadece, eee, böyle, oturup, eee, s daha basit ama hızlı olabilecek bir meditasyon ya da yoga mı yapıyorsun?

O da benzer oldu pek çok deneyimden sonra. Orada yürümek istediğini yani, ona hep seçenekler sundum. Bu mu, bu mu, bu mu, bu mu? Çünkü 10 seçenek sununca da olmuyor ama 2 taneye düşürüp hep denemelerle gittim. Bunu mu, bunu mu isterdin, diye. Hep o, o tarafta dans ve jimnastik civarlarında gezindiği için oradan yürüdük. Öyle çok, çok evet, çok, çok, çok ileri bir noktada olmayabilir ama ona iyi geliyorsa ve bu egzersizi bir, eee, hayatının parçasına koyabiliyorsa bizim için yeterli şu anda.
Evet. Anladım. Hı hı. Evet. Hı hı. Yani, söylediklerine bakarak, eee, bütün bu konuşmalarımızın toplamında aslında bana, eee, verdiğin, gerçekten, eee, açık görüşlü, denemeye hazır ama aynı anda kendini keşfetmek isteyen bir birey olarak aynı şansı çocuklarına da verdiğini, seçme şansı verdiğini ve onlara da aslında birçok seçenek sunarak kendilerini bulmaya daha erken, eee, imkân sağladığını görüyorum. Eee, bu noktada gerçekten tebrik ederim. Eee, bunun dışında, tabii, eee, meditasyon yapabilmek, hele her sabah o soğuğa çıkabilmek herkesin, eee, kolay kolay yapabileceği bir şey değil. Hepimize, yani, herkese, eee, "Sıcak yatağından çıkıp soğuğa git." desek şöyle bir herkes düşünebilir. Düşünebilirler, yani, en azından bir, 1-2 saniye kesin ama, eee, bunun dışında, iii, yaptıkların ve anlattıkların gerçekten çok keyif vericiydi. Eee, umarım, eee, bunun daha iyisini, daha sağlıklı, daha egzersizi, eee, çeşitlenmiş günleriniz olur.
Hı hı. Biraz kızarlar, değil mi? <chuckles> <chuckles> Eee, umarım. Bu arada ufak bir ekleme yapayım. Bir de, eee, tenis oynamak belli bir yaştan sonra, yani, aslında file sporları yapmak. Hani, eee, şeyi çok, çok, çok mental, eee, s sağlığı, eee, olumlu etkilediğine dair çalışmalar var. Bunu da hayatıma haftada 1 gün olarak, bir rutin olarak ekledim. Eee, bunu da herkese tavsiye ediyorum. <chuckles> Son bir dipnot olsun.
Tabii, lütfen. A! Hı hı. Evet. Ne güzel, çok aktifsin. Yani, çok, çok, <chuckles> çok aktifsin gerçekten tebrik ederim. Eee, özellikle bütün bunların arasında birde tenis varsa hiç durmayan bir anne modeli görüyorum hele şu an burada. Eee, tebrik ederim ki çok keyif aldım. Çok da, eee, güzel oldu benim için teşekkür ederim.
Ay, evet, biraz öyle aslında. <chuckles> Benim için de çok güzel oldu. Eee, çok, çok teşekkür ediyorum. Çok güzel aynalamalar yaptın bana da. Çok mersi.